あの、私が結構、緊張しいというかで、あの、人前で話す、あの、お大勢の人とかの前でちょっと話すってなると、かなり緊張してしまって頭が真っ白になってしまって、うまく話せないっていうのがすごい多いんですね。
うんうん。 あ、そうなんですね。ありますよね。うーん。<laughs> うーん。
ないですね、なかなか。
ええ、なんか最近そういうのって起こったりしました？
はい。 ああ、もうほんとにそれこそ、あの、今ちょっと大学院の方にも通ってるんですけれども、あの、やっぱ発表の機会とあと、発言を求められる機会がすごい多いんですね。
うんうん。 ああ。 へえ。確かに多そうですね。うーん。
うーん、それが本当にすごい苦手で。なんでしょう、もう声も上ずってこう震えてしまうし、なんか、あれなんか、もうすごいなんでしょう、しっちゃかめっちゃかな文章で話してるな、自分、みたいなのが、すごいあって、毎回喋った後に後悔してるって感じなんですよ。
ああ、うんうん。 ああ、うん。 ああ、うんうん。 ああ、なりますよね。わかります。ええ、なんかやっぱりそういうのって、やっぱり事前に結構練習とかしてもそうなっちゃいますかね？
うん、なりますなります。 うん。 いや、まだ、すん、そうですね。なんか一応、ま、まだ練習ある程度した方が、もちろんそのある程度この、きん何でしょう、あの変な言葉にはならないっていうのはあったりはするんですけど、結局その緊張しちゃうっていうのは本当に変わらなくて、なんかあんだけ練習したのに、なんかすごい言葉詰まってしまったり、なんか答えられなかったりっていうのはすごい毎回あって、かなりもう後悔後悔っていう感じです。
うんうんうん。 うーん。 ああ、うんうん。 ああ、なるほど。 ああ、なんか後からめっちゃ後悔するのわかります。うん、あります。
うん。そう、ありますよね。すごいなんかもうあの思い返して一人反省会みたいになってしまうので、うーん。
<laughs> なりますよね。なんか、周りの人とかって結構そういう時にあの「ジャガイモだと思えばいい」とか、なんかさんか、ね、気にしないそこまで気にしなくてもみたい、よく言われなんか言いますよね。うん。
なんですよ。 ううん。 うん。 <laughs> なるほど。 うん。 でもなんか言うそう言うじゃないですか、今それこそおっしゃってたように、なんか周りの人を気にしないっていうところで、なんか言われたことがあるのは、なんか周りの人もそこまで気にしてないよみたいな、あなたができないことをみたいな。いやでも、なんでしょう、この実際当事者の自分自身の立場になってみると、やっぱりすごい、わ、この人全然できないじゃんとか、何これみたいなことを思われてるんじゃないかなとかもすごい、なんでしょう、余計な考えまで浮かんでしまう。っていうのもあります。うん、なりますなります。
うん。 はい。 うんうん。 <laughs> うん。 はい。 ああ、なりますね。うん。 ええ、でも、やっぱりやっぱり大学院っていうことなんで、やっぱり、自分が、こう、研究してきたっていうか、ま、自分の伝えたいことを、やっぱり、発信するわけじゃないですか？
うん。 うん。 うん。 そうです。
やっぱり、それだったら、ちゃんとした言葉で言いたいですよね。うん。
いや、そうなんですよ。なんか、んやっぱり、何でしょう。堂々とありたいというかなんですけど、なんでしょう。せかあの私がそのどっちかっていうと留学生の立場であの海外の方にそうなんですよ、いるので、なんか、ま、み日本人代表するつもりは全くないんですけど、なんか、こいつ全然できないじゃんとか、なんか、あの、逆にその他に日本人の方もいらっしゃるので、に、なんでしょう、勝手に比べられてるような気にもなってしまって。なんか。そう、そこでのなんでしょう、ある意味、なんでしょう、よ余計なプレッシャーって言ったらあれなんですけど、自分の中でちょっとかしてる重荷みたいなのもちょっとある気はしますね。
うんうん。 あっ、そうなんですね。 ああ、うんうん。 ああ。 ああ、なるほど。 あ、そうですね。なんか、今聞いた感じ、かなり強いプレッシャーをね、受けてる気はしますね。すごい大変ですよね。うーん。
うーん。 いや、相当感じちゃいますね。なんかもう自分がもしその逆の立場で、なんか留学生の発表を見るとしたらどうだろうと思いつつ、でも、なんか、つい厳しい目で見る人は見るだろうしとか <chuckles> 色々思っても いって。
はい。 うん。ん。 <laughs> あ、いや、確かになんか、ま、これがね、交流会だったらいいけど、結構ね、アカデミックな場なので、なるほど。
うん。そうですそうです。 うーん。いやほんとその通りですね。これが全然もっとカジュアルな場というか、でしたら私、私も、ままだ緊張はそこまではしないかなとは思うんですけど、ちょっと、アカデミックな場になってくると、ん、もう倍増っていう感じで。え、うんうんうん。
はい。 なるほど。 そうですよね。やっぱり研究するってなったらやっぱり。ね、立場が。それなりのね、ちょっとピシッとしたイメージですよね。うーん。
うん。 そうですね。 そう。そうなんです。やっぱピシッとちゃんと言わなきゃいけないっていうのもありますし、なんか、なんでしょう、やっぱり、そのあまりにもとんちんかんな答えを言いたくないっていうのと、あとなんでしょう。その正しい言語を話そうみたいなところ、そのやっぱり。で、その言葉をつっかえないようにしよう、日本語じゃない言語で話すってなると、やっぱり、なかなか、ちょっと難しいところもちょっとあったりはするので、そういった時に、やっぱ、完璧な文章を話そうとしてしまう癖もどうしてもあって、やっぱ、そうなると、やっぱり、なかなか、なんでしょうね。あの言葉がと止まってしまう、なんか出なくなっちゃうっていうのはすごいあります。
はい。 ああ、うんうんうん。あ、そうなんですね。 うんうん。 ああ、うんうん。 ああ、うーん。 いや、確かに発音とかね、気にしちゃうともう、気にしちゃいますよね。うーん。
うん。そうなんですよ。でも止まらないですね。やっぱ発音とか気にしだすと、やっぱり、あの、はあの、聞いてくださってる方の表情とかも見てしまって。
ああ、表情とかも、あら。
はい、で、何でしょう、こう、ん？みたいな顔をされたら、「あ、多分伝わってないかも」みたいなので、すごいもうそれでさらにパニックとかもすごいあるんですよ。
ああ。<laughs> ええ、それは、いや、それ辛いですね。いやうん。ええ、でもやっぱり、なんかこう、日本人って結構発音にこだわりすぎる、とか、正しい文法とかに結構こだわりすぎてる傾向はあるみたいで。
あ、辛いです。 うん。うん。 うーん。 うん。 ああ、やっぱそうなんですかね。
だから、ま、ネイティブの人からしたら、あの、もうほんとに、まあ、喋っら、ね、あの、どうなんだろう、英語とかだったら結構いろんな民族の方が喋ってるから、あの
うん。 うん。 うん。
どうなんだろうな、でもネイティブの人ってでもね、日本のは特に、あの、そういう文法とか発音にすごい気をつかってしまうっていうねのは聞いたことあります。うーん。
うん。 うん。 うん、でもやっぱりそう考えると、なんか、あ、なんでしょう、やっぱ正しい文法とか正しい発音ってやっぱ、すごいやっぱり気にしちゃうんですけど、なんか、んとりあえず口に出して伝えようっていう姿勢を見せるのは、ま、それだけでも一応、あ、なんかね、いいですよね。
うんうんうん。 あ、そうですよね。それすごい立派なことだと思います。なんか思いはね、分かってくれると思います。うん。はい。
うんうん。 うん、そうですよね。なんか、やっぱり結構そこすらも、なんでしょう、ビビってしまって、なんかすごい言葉数少ない人間みたいになってしまうんですよいつも人前で話すってなると。うーん。で、あの、まだ1-1なら全然どうにかなるんですけど、なんでしょう、ちょっと複数人の場面とかになると、なんか「何言ってんの」とか「え、どういうこと」みたいな、その言われなくても、口で出さなくても、顔、表情でこう私が勝手に考え込んでしまって、なんかそれでいつもけっこ結局、なんか、なかなか言葉を紡ぎ出せないみたいなところがあったりはするので。
ああ、うんうん。 ああ、分かります。うーん。 うんうんうん。 あ、なるほど。相手の相手の感情が気になっちゃうってか、表情で、こう、色々想像しちゃうっていうことですよね。
うーん。 うん。 うん。 あ、そうなんですよ。それがすごい私は多分、自分自身で自覚があるんですけど、特にそれをしちゃうなっていうのがあって。
うーん。 ええ、そういう時ってどうしたらいいんでしょうね。やっぱり見ないようにするとか、あとはなんか場数？ま、でも、何回かやられてるんですか？そういうことって。
うん。 えっ。 でも、はい。 何回かはしてますし、でも、正直、あの、さっきおっしゃっていたいただいてた、あのジャガイモだと思うは結構ありだなと私の中では思ってて、はい。
はい。 あっ、あ、そうですか？あっ、いや、そうですよね、やっぱりね、人参とかジャガイモとか、ま、人間じゃないものだと思って
うん。 <clears throat> うん。 <laughs> うん。
まあ、でも、あとは、練習ですよね。なんか。
ああ、そうですね。
うーん。
でも、なんでしょう、なんか、練習っていうのも、結局その何でしょう、その、やっぱ、人前ではしないじゃないですか、練習をあまり。
はい。 あっ、人前でなんか友達とか先生とか、あの、意外と、や、あの、ね、あの、少人数でも、ちょっとやってもらったら、なんか、少し変わったりするんじゃないですかね。
あの はい。 うん。 ああ、そうですかね。え、なんか、こう、ちょっとお願いして、<chuckles> ちょっと聞いてもらっていいですかみたいな <chuckles> 感じでやってみるっていうのはありですかね。うんうん。
うーん。 そうですね、なんか面接とかもそうじゃないですか。やっぱりいきなりガラッって入って面接官いて、ま、1人でね、あの壁で練習するしてて、いきなり、こう、面接当日でガラって入って人がいたってなるとドキってすると思うんで。やっぱ人でな人である程度慣れてみるとか、うん。
確かに。 うーん。 うん。 うーん。 うん。 確かに、なあ。 うん、あ、でもそうですね。よくよく考えてみれば、その、それこそ面接の時とかってちゃんと練習するじゃないですか。その、模擬面接の、ま、そういう業者もちゃんとあるぐらいですし、なんか、そもそも、そうやって、こう、なんでしょう、人前で話すっていうもの自体が、やっぱり、誰にとっても、やっぱり、ハードルが高いものだから、そうやって、そういう、機会も用意されてるよなっていう ちょっと葛藤して、なんか、勝手にその1人で黙々とやって、こうなんだろう、これは己の実力不足だからやらなきゃって思う必要もないんだなって今思いましたね。
あ、そうですね。うん。 はい。 ああ、確かに。うんうん。 あ、そうですね。もう全然、あの、思い悩む必要はね、ないと思います。やっぱね、練習に勝るものはないんじゃないかなって今思いました。うーん。
うーん。 ああ、いや、そうですね。なんか、私、ほんとにもう、今までてっきりほんとにいつも、こう、なんでしょう、人前で発表するとかになると、ただこう、なんでしょう、発表する資料をコピーしてもう何回も読み上げるっていう練習だったんですよ。
はい。 ああ、なるほど。うんうん。
そうなんですよ。でもいざ、じゃあ話すぞってなったら、何でしょう、もう2、30人とかが聞いたりするので、もう全然違う、練習と違うってなっちゃってたんですよ。
そうですね。うん。 いや、なりますよね。わかります。なんかこう、やっぱ、ジャガイモ論も、やっぱり人を、人だとやっぱ人って認識しちゃうじゃないですか、やっぱり。
うんうん。 うん、うん。 うん。 しちゃいます。うーん。
いきなりこう、人はジャガイモだと思え、無理がある、っていう部分はね、とあると思っててうん。
<laughs> そうですね、ちょっとにさんじゅっこのジャガイモはちょっと、収穫が大変かなと思っちゃうんで <chuckles> うんうん思いますうん。
<laughs> ですよね。そうですよね。うんうん。
うるん、そうですよね。そう考えたら何でしょう、もう少し、その、身近な、あの、子とかにちょっと発表があるからちょっと緊張しちゃうから、一回その練習付き合ってくれるみたいな、さっきおっしゃっていただいたように、ちょっと練習ちょっと実践に近い練習を、もうちょい重ねる方がいいんだなっていうのがちょっと気づいたので、なんか、それをやっていけば、もう少し、あの、人数が多い場所で
はい。 そうですね。うんうん。 そうですね。うんうん。
話さなきゃいけないってなった時に、過度な緊張っていうのは避けられるような気がしました。
あ、良かったです。なんか、あとは、やっぱり、やあの、練習してくれる人に、やっぱ、ちょっとちょっと、「ん？」みたいな険しい表情たまにしてくんない？みたいな。
うん、うん。 うん。 うん。 うん、<laughs> あ、なるほど。<laughs> あの、やっぱ、よりね、そうですね、その方が確かによりリアルというか、あの <chuckles> その方が確か私としてもありがたいかもしれないです。あの、そうだよね、そういう顔もあるよねを通り越した先にちょっとこの過緊張を乗り越えられるものがある気がするので。
そう。<laughs> あ、なんか、乗り越え乗り越えれたらね、嬉しいです。もう。
うん。うん。え、なんかちょっと、あの、もし、これだったらできる気がするなっていう道が今ちょっと見えてきたので
あっ、そうですか、良かったです。
はい。ちょうど来週発表あるので、ちょっと友達にお願いして挑戦してみます。
ええ、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。すごい気持ち楽になりました。
あ、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。